มีรายการทีวีวัยเด็กอะไรไหมคะที่แบบว่าอยากจะพูดถึง?
มีหลายเรื่องนะสิคะ งั้นขอเอาเป็นเรื่องโปรดที่สุดในชีวิตก่อนเลยนะ แล้วแบบว่า
ที่สุดเลยเหรอ?
ที่สุดในชีวิตเลย คือทุกวันเนี้ยยังกลับไปดูอย่างเงี้ยค่ะ
<chuckles> เป็นแบบ เป็นหนัง หรือว่าเป็นการ์ตูนคะ?
เป็นการ์ตูนนะคะ มาจากค่ายช่อง Gang Cartoon โลโกสีชมพู ซึ่งทุกวันนี้น่าจะไม่มีแล้วไหมช่องนี้?
อืม เป็นเรื่องอะไรเอ่ย?
คือเขาเจ๊งไปแล้วเหรอคะ?
ไม่แน่ใจ <chuckles>
<laughs> คือเปิดทีวีแล้วกด กดไปเท่าไรก็ไม่เจออะ
ไม่เจอแล้วอะ
ใช่ ชื่อว่าเรื่อง Postman Pat บุรุษไปรษณีย์ค่ะ
อา Postman Pat ก็เกี่ยวกับไป การไปส่งของ แล้วการไปส่งของสนุกยังไงเอ่ย?
คือมันสนุกนะ เพราะว่าเขาเหมือนเป็นลุง ลุงบุรุษไปรษณีย์แพทคนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เขาแบบว่าไปส่งของให้คนในหมู่บ้าน อะไรอย่างเงี้ย แล้วมีการไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้คนในหมู่บ้านอีกนะคะ
ค่ะ อ๋อ เป็นกำนันเหรอ? <laughs>
ไม่ใช่กำนันน่ะสิ เขาเป็น เขาเป็น
บุรุษไปรษณีย์นี่แหละ แต่ทำหน้าที่ กำนันไปด้วย
ถูกต้อง ๆ ๆ ซึ่งเราอะชอบมาก ๆ เพราะว่าพอเขาขับผ่านบ้านไหน ใช่ไหม อย่างบ้านเนี้ยไฟดับ ก็แวะไปช่วยเขาซ่อมไฟ อ้าว แล้วพัสดุ <chuckles> แล้วพัสดุไม่ไปส่งเหรอ?
อือ ส่งเสร็จไหม วัน ๆ หนึ่งอะ?
เขาก็มี ส อันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะว่า มีฉากส่ง พัสดุเสร็จหรือเปล่า หรือว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่เคยมีฉากส่งพัสดุเสร็จเลยเนาะ
<chuckles> เพราะว่าจริง ๆ แล้วมันก็ไม่เสร็จ น่ะแหละ
ถูกต้องค่ะ แล้ว ส อีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบมาก ๆ ในการ์ตูนเนี้ย คือเราชอบเพลงมาก ๆ
อืม อือ มา ร้องเลย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
โอ้โฮ อือ โอ้โฮ ก็บอกคาแรกเตอร์ของไปรษณีย์ Pat ทุกอย่างเลยนะ ในเนื้อเพลงอะว่า
ใช่ เพราะว่าเขามีอะไรคะ แมวดำสลับขาว
มีแมวดำสลับขาว ใช่ไหม แล้วก็ต้องเป็นรถสีแดง
ใช่ แล้วก็มันจะมีท่อน Hook ก็จะร้องว่า ใคร ๆ ก็ตามดู รถตู้สีสดแดง คนโบกมือทักทาย แสดงความเอ็นดูอย่างจริงใจ ใครแน่จดหมายต้องถึงมือ เคาะประตู กดกริ่ง จดหมายสอดให้ไป
เออ เพลงดีเนาะ <chuckles> อุ๊ย! เพลงทำไม ท เพลงสมัยก่อนอะ เพลงประกอบ อะไรอย่างเงี้ย สามารถบอกเรื่องราวของการ์ตูนได้แบบแม่นยำ แล้วแบบ เขาเรียกอะไรอะ ฟังแล้วมันเห็นภาพเลยอะ
ใช่เลย ใช่เลย แล้วมันแบบว่า
ว่าบุรุษไปรษณีย์ไปไหนบ้าง ทำอะไรบ้าง อะไรเงี้ย
ถูก ต้อง คือเคาะประตู กดกริ่ง ทำอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนกับเพลงของแฮมทาโร่อะค่ะ ที่แบบเรารู้เลยนะว่า ของอะไรคืออร่อย
อือ <laughs> เมล็ดทานตะวัน
ใช่ เมล็ดทานตาวันนะคะ คือมันบอกไว้ในเนื้อเพลง เราก็เลยชอบเสน่ห์ แล้วก็รายการทีวีอะในตอนเด็ก ๆ มาก ๆ เลยค่ะ
อา แต่ว่าท่อนของบุรุษไปรษณีย์แพทอะ มีท่อนหนึ่งเหมือนแบบ เหมือนเป็นไทยมุงมากกว่านะคนที่มาคอยดู อะ
<laughs> ก็เป็นไปได้นะคะ อา
แล้วบุรุษไปรษณีย์แพทอะ มี เขาเรียกอะไรอะ ปกติการ์ตูนแบบการ์ตูนวัยเด็ก เขาจะมีแบบตัวพระเอก ตัวนางเอก อะไรเงี้ย มีไหมคะ?
ไม่มี ก็มีบุรุษไปรษณีย์แพทเป็นตัวเอกคนเดียวเลย
อ๋อ แล้วก็ไปไล่แก้ปัญหาให้บ้านนู้น บ้านนี้ บ้านนั้น อะไรอย่างนี้
อา แต่เขามีครอบครัวนะ เขามีลูกชายที่
อ๋อ ก็คือมีครอบครัวอยู่แล้ว
ใช่ อยู่กับภรรยาอยู่ที่บ้านลูกก็ไปโรงเรียน อะไรเงี้ย บางทีลูกก็โทรหาพ่อ "ช่วยผมด้วย นู่นนี่นั่น ผมลืมกล่องไว้ที่บ้าน" อือ <chuckles> คือค่อนข้างซุ่มซ่ามนะคะ ลูกของไปรษณีย์ Pat นะ แล้วก็ช่องแก๊งการ์ตูนเนี่ยต้องพูดตรง ๆ ว่า เราเติบโตมากับช่องนี้จริง ๆ แล้วเราแอบนอยแอบเซ็งนะ ที่ช่องเนี้ยมันหายไป
ฮึ ลูกหรือโนบิตะ <chuckles> อา มันหายไป คุณรู้ตัวตอนไหนว่า ช่องนี้มันหายไป?
อุ๊ย! จำไม่ได้เลย นานมากแล้วค่ะ
อืม รู้อีกที ก็คือเปิดก็ไม่เจอแล้ว
ใช่ มันน่าจะเจ๊ง
อา แล้วการ์ตูน นอกจากการ์ตูนรายการวัยเด็ก มีรายการประเภทอื่นอีกไหมคะ?
ก็มีแต่รายการ ประเภทนี้แหละ ก็มีอีกเรื่องหนึ่ง
<chuckles> ไม่ หมายถึงว่าเป็น เป็น มีแต่การ์ตูนเหรอ?
ใช่ ก็มีการ์ตูนบ้าง มีหนัง มีละคร บ้าง
อุ๊ย! ละครเป็นยังไงเอ่ย? ตอนเด็ก ๆ
เฮ้ย เดี๋ยวค่อยวนกลับมาการ์ตูนอีกรอบ ละครเนี่ยที่เราชอบดูเลยนะ มันจะเป็นฟีลละครช่อง 7 ช่อง 3 อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็จะชอบดูละครจักร ๆ วงศ์ ๆ ตอนเช้า 8 โมงเช้า ใช่ จริง ๆ เราตื่นเช้ากว่านั้นนะ ทุกเสาร์อาทิตย์อะค่ะ คือเราจะต้องรีบทำการบ้านให้เสร็จเลยในวันศุกร์ เพื่อที่เสาร์อาทิตย์อะ จะต้องตื่น 6 โมงเพื่อมาดูดิสนีย์ก่อน
อือ ค่ะ อืม ดิสนีย์ใช่รายการที่จะมีพิธีกรคู่ชายหญิงนั่นหรือเปล่าคะ?
ใช่ ใช่แล้วค่ะ พี่โฟกัสกับน้องโยเกิร์ต นี่! จำชื่อพิธีกรได้
อา <chuckles> จำชื่อพิธีกร <chuckles> เอ๊ะ พี่เอ๋ พี่อาร์มนี่ อ๋อ อยู่ โอเค เสร็จแล้วทีนี้นอกจากพอดู เขาเรียกไร อันนี้คือสิ่งแรก คุณบอกว่า อันนี้คือสิ่งแรกที่ดูตอนเช้า แล้วจากรายการอันนี้ แล้วไปดูอะไรต่อ?
ถูกต้อง อือ ใช่ ก็จะไปดูหนังจักร ๆ วงศ์ ๆ แล้วแต่ละ แต่ละครั้งอะ เรื่องอะก็จะไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าเรื่องนี้จบเขาจะมีเรื่องใหม่มาเสมอ แล้ว โอ้โฮ คือที่เราต้องติดตามอะ เพราะเวลาไปโรงเรียนต้องเอาไปเล่นบทบาทกับเพื่อนไง
<chuckles> ต่อบทกันตั้งแต่เด็กเลย
ถูกต้อง มันจะมีหนังอะค่ะ ปลาบู่ทองนะคะ เราก็จะดูแล้ว
อือ แล้วเราเล่นเป็นไรอะ ปลาบู่เหรอ?
เราเป็นเอื้อยสิ เราเป็นนางเอก <laughs>
อ้าว อันนี้คือ
แต่ก็มีการสลับกับเพื่อน ให้เพื่อนเป็นอ้ายบ้างอะไรบ้าง แล้วบางทีถ้าเรา
อ๋อ นึกว่าอยากเป็นอะไรที่มันแฟนทาซี เห็นเด็ก ๆ ก็ชอบเล่นเป็นตัวแฟนทาซี แฟนทาซี อ๋อ อันนี้เป็น เป็นนางเอก
ไม่ เพราะว่า อันนี้ปลาบู่มันขี้เหร่ไง
อ๋อ <laughs> โอเค เราก็ว่าทำไม <chuckles> อา โอเค
คือเราต้องเป็นอันที่สวย อา แล้วก็ เราก็จะชอบแบบว่าดูละครพวกเนี้ยค่ะ เพื่อที่จะเอาไป คือเล่นกับเพื่อน แล้วก็ มันก็จะมีละครที่เราดู ๆ อะ แล้ว โอ้โฮ! เราก็ชอบเพลงมาก ๆ เหมือนกัน คือละครเรื่องเทพสังวาลย์
เทพสังวาลย์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย?
ก็เป็นเหมือนเดิม ละครจักร ๆ วงศ์ ๆ แล้วก็จะมีเทพอะค่ะ 5 คนที่มีอัญมณี 5 สี แล้วเขาก็จะแบบทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน แต่ว่าเนี่ย ต้องร้องเพลงให้ฟังถึงจะเข้าใจว่า เทพทุกคนเขาทำหน้าที่อะไร
อืม มาเลย
เทพสังวาลย์ ควบคุมวิมาน 5 เทพสังวาลย์ ขาว แดง เหลือง เขียว ดำ เทพสังวาลย์ <chuckles> ควบคุมวิมาน 5 เทพสังวาลย์ ขาว แดง เหลือง เขียว ดำ นะคะ สังวาลย์ทับทิม
อุ๊ย! แม่นมาก แล้วแต่ละสีเขาก็บอกไหมว่า สีอะไรมันควบคุมอะไร?
เนี่ย ๆ ๆ กำลังจะบอกแล้ว อะ เริ่มเลย สังวาลย์ทับทิมสีแดงแรงกล้า เทพศาสตราคุมพิภพใต้ดิน มรกตคุมนครกลางหาว หยั่งรู้เรื่องราวชะตาฟ้าดิน เทพแห่งกาลเวลาคุมพื้นพสุธา สร้อยสังวาลย์สีนิล ครอบครองพิภพใต้น้ำ เหลืองบุษราคัม นามเทพีกรุณา <chuckles> คืออันนี้คนร้อง 5 คน เสียงมันเลยจะใหญ่ ๆ เล็ก ๆ
อ๋อ โอ เค โทษ ๆ เออ อ้อ <laughs> กำลังจะถาม เลยว่า เอ๊ะ มีคนร้องกี่คนนะ เป็นชายหญิงสลับกันใช่ไหม?
ใช่ คือเขาก็จะร้องแบบใน ในสีของอัญมณีของเขา แล้วที่เราว้าวมาก ๆ กับละครจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่องเนี้ย เพราะว่ามันมีความแบบเหนือธรรมชาติ ไม่มีอยู่จริง มีความแฟนตาซี
ค่ะ ค่ะ เป็นโลกแฟนตาซีแบบไทย ๆ
ใช่ ถูกต้อง
อืม มันน่าสนใจนะเนี่ย แต่คุณจำเนื้อเพลงแม่นมากนะ ดูครั้งล่าสุดตอนไหนเนี่ย?
7 ขวบ <chuckles>
โอ้โฮ ยังร้องได้อยู่เลย ร้องได้ทุกคำถูกต้องหมด
เพราะว่าทุกครั้งที่แบบมีการนัดกินข้าวกับเพื่อนสังสรรค์น่ะค่ะ เวลาเราไปร้านร้องคาราโอเกะเนี่ย เพลงเนี้ยต้องอยู่ในลิสต์
ยัง ม กดได้ด้วยเหรอคะ?
กดได้นะคะ
เป็นชื่อเพลงอะไร ชื่อเพลงเทพสังวาลเลยเหรอ?
เราจะเปิดกับยูทูบแล้วเชื่อมต่อบนหน้าจอ
อ๋อ <laughs>
ถูกต้องแล้ว ยังไงเราก็ต้องได้ร้องเพลงนี้นั่นเองค่ะ
อา เราก็เลยแบบว่าร้องแม่นเลยทีนี้
ใช่ คือร้องบ่อยคัน ถึงขั้นนั้นเลยแหละ แล้วอีกรายการทีวีหนึ่งที่เราชอบมาก ๆ มาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เลยนะ
อือ
กบ Keroro
Keroro ใช่ตัวสีเขียวที่ครองโลกหรือเปล่าคะ?
ที่เขาอะเป็นมนุษย์ต่างดาวอะค่ะ
อ๋อ แล้วมาทำไม มาครองโลกใช่ไหม?
ตอนแรกเขาจะมาบุกรุกรานโลก แต่ทีเนี้ย ก็กลายเป็นแพ้ พ่ายแพ้ไง แพ้ต่อความสนุกกับ ของโลกใบนี้ไง
อ๋อ <chuckles>
แล้วเพลงของเขาอะ
Keroro เป็นการ์ตูนไทยเหรอ หรือเป็นการ์ตูนญี่ปุ่น?
เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะ คือแบบว่า Kero Kero Kero พวกเราต้องหน้าเดิน เคยฟังไหม? Kero Kero
อ๋อ ไม่เคย
คือเป็นการ์ตูนญี่ปุ่น ก็เป็นอีก 1 เรื่องที่เราเนี่ยชื่นชอบ นี่ก็มาจากช่องแก๊งการ์ตูนอีกแล้ว เห็นไหม แล้วก็อีก
เออ แก๊งการ์ตูน มีการ์ตูนน่าดูเยอะนะเนี่ย
ลองไปหาดูนะคะ คือมันสนุกแบบติดงอมแงมอะ จนเราต้องไปซื้อแผ่นซีดีอะค่ะ ของเรื่องเนี้ย โอ้โฮ มีเป็นตั้ง ๆ ปึก ๆ ใช่ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่ง จำไม่ได้แล้ว แม่มดสาวหัวใจกุ๊กกิ๊ก
Kero นี่เหรอ? เอ
อึ้งไป เลย ชูก้า ชูก้ารูน ช็อกโก รูน
ตัวสีชมพู อ๋อ! มันคือชูก้า อ๋อ ชูก้า ชูก้ารูน มีมานานแล้วเหรอคะ? นึกว่าน้องเพิ่งมี
อืม โอ้ เก่าแก่เลยทีเดียวเชียวค่ะ เนี่ยน่าจะดูตอน 6 ขวบ แล้วแบบว่านางเอกนะ จะเลี้ยงกบ นะคะ ก็จะชื่อ
เลี้ยงกบ อะไรนะ เดี๋ยว ๆ นะ
กบลาย ส กบลายสีดำแดงไง
อ่า แล้วกบนี้เขาทำหน้าที่อะไร? เป็นสัตว์เลี้ยงเฉย ๆ หรือว่าเป็นผู้คอยดูแลด้วย เป็นเมนทอร์ด้วย?
เป็นทุกอย่างเลย แล้วก็ทีเนี้ย ก็จะมีเด็กละคร เด็กผู้หญิงตัวหลัก 2 ตัว ก็คือ วานิลลากับช็อกโกล่า
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว อืม เป็น แม่มดคู่กัน แล้วภารกิจ
ที่ต้องมาทำภารกิจบนโลกนั่นเอง
อ่า ภารกิจคืออะไรเอ่ย?
ภารกิจ คือต้องไปเก็บหัวใจ คือต้องไปหว่านเสน่ห์ให้ผู้ชายรัก แล้วหัวใจมันก็จะวิ้ง ๆ ออกมาแล้วก็ต้องไล่คาถาว่า ชูก้า ชูก้ารูน ช็อกโกรูน หัวใจ เธอขอฉันนะ
อา <laughs>
<laughs> พูดไปขนลุกไปเนาะ นี่แหละ คือสื่อที่เราเติบโตมานะคะ สื่อมีอิทธิพลกับเด็ก
<laughs> แล้วเราเก็บ เขาเรียกอะไร เก็บหัวใจไปแล้วเอาไปทำอะไรได้อะ?
คือพอ ถ้าใครสะสมได้ครบก่อนน่ะ เหมือนคนนั้นจะสอบผ่าน
อ๋อ ในการเป็นแม่มด
ใช่ แอบแปลก ๆ นะ <chuckles>
โอ้โฮ เออ เด็กคุณมีสีสันมากเลยนะเนี่ย ดูการ์ตูนนอกจาก เขาเรียกอะไร พวกนี้ ดูการ์ตูนพวกประเภทการ์ตูนกีฬาบ้างไหมคะ?
ใช่ ก็มีดูบ้างนะคะ แต่ส่วนใหญ่อะ จะอยู่ในช่องแก๊งการ์ตูนหมดเลย
อืม อืม เราอยากรู้ว่านอกจากแบบการ์ตูนผู้หญิง การ์ตูนกีฬาคุณดูเรื่องอะไร?
มัน มันใช่การ์ตูนกีฬาไหมอะ?
<laughs> ถามใคร?
<chuckles> ถามตัวเอง
<chuckles> เป็นเรื่องยังไงเอ่ย?
คือมันชื่อเรื่องว่า Inazuma Eleven น่ะค่ะ คือมันเป็นเหมือนเตะบอลน่ะ
อา ก็กีฬาแหละถ้างั้นน่ะ แต่อาจจะแบบ
ใช่
จริง ถ้าเป็นดูจริงจังหน่อย เพราะว่าเด็ก ๆ จะชอบติดการ์ตูนกีฬาแบบอภินิหารนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย
อา แล้วเราก็ชอบดูพวก Yu-Gi-Oh! อะไรอย่างเงี้ยเปล่า ไพ่ยูกินู่นนี่นั่น?
โอ้โฮ คุณดูเยอะมากเลยนะตอนเด็ก ๆ อะ แล้วมีไปต่อบทกับเพื่อนเนี่ย ไปต่อบทเรื่องอะไรบ้าง?
ก็ ก็เรื่องอีแม่มดน้อย หัวใจกุ๊กกิ๊กนี่แหละ
<laughs>
นะคะ
เป็นฝั่งไหน? เป็น เป็นใคร?
เป็น เอ่อ Chocola เพราะว่าผมยาว
อ๋อ Chocola ผมยาว อ้อ อีกคนหนึ่ง ก็คือผมสั้นไปเลยเหรอ?
ใช่ อีกคนหนึ่งเป็น ชื่อวานิลลาไงคะ ผมสั้น ผมสี ทอง แล้วก็มันมี อีกเรื่องหนึ่งอะค่ะ My Melody ก็ชอบนะ My Melody อะ
อือ คิดว่า โอ้ คิดว่าการ์ตูนพวกเนี้ย มันเป็นตัวที่ทำให้เราโตมาเป็นเราทุกวันนี้ไหม?
ก็คิดว่ามีผลอย่างมากเลยทีเดียวเชียว
ในแง่ไหนบ้าง? ไหนลอง ลองซิว่า ในแง่ไหนที่ทำ <chuckles> เนี่ย นิสัยเนี่ย คิดว่ามาจากการดูการ์ตูนแน่ ๆ?
คิดว่ามาจากการดูการ์ตูนแน่ ๆ ก็คือ เป็น เป็นฟีลแบบว่า ทำอะไรไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะ
<chuckles> เล่นใหญ่เลย เป็นฟีล ถ้าการ์ตูนเขาก็เรียกว่าเล่นใหญ่เหรอ?
เรา คือ เป็นคนเกิน ๆ น่ะค่ะ
เอ๊ะ ขอสถานการณ์
ไม่ค่อยขาด คือ <laughs> คือเหมือนเราเป็นคนที่แบบ เราอาจจะเรียกว่า คนอื่นอาจจะชอบเรียกว่า เราอะเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ คือ มันมีช่วงหนึ่ง ใช่ไหมคะ ที่คนจะชอบฮิตยกโคนผมกันอะ
<chuckles> อือ อือ
แล้วสิ่งที่เราทำ ก็คือเราจะติดกิ๊บยกโคนผมตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
อ๋อ ก็คือไป ห ไปให้สุด
คือเหมือนเป็นคนทำอะไรแล้วทำเกิน ซึ่งคิดว่าน่าจะมาจากการ์ตูนที่เราดูเนี่ยแหละ
อา <chuckles> เป็นแบบ ก็จะเน้น คือตัวการ์ตูนทุกตัว ก็จะมีลักษณะบุคลิกที่แบบเป็นตัวเองสูงมาก ๆ อะไรประมาณนี้หรือเปล่า?
ถูกต้องค่ะ เราก็เลยเป็นตัวเองสูงมาก ๆ คือเราเคยอยากจะโกนคิ้ว ก็โกนเลย อย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ <chuckles>
ถูกต้องค่ะ
เข้าใจแล้ว ว พอจะมองเห็นภาพว่า เออ ถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลย อย่าไปสนใจอะไรมากเนาะ แบบ เออ วันนี้ขอบคุณมากจริง ๆ ที่มาแชร์เรื่องของการ์ตูนแล้วหนึ่ง แล้วก็เรื่องลักษณะนิสัยที่ได้มาจากการ์ตูน สนุกมาก ๆ เลย ขอบคุณมากนะคะ
ใช่